Okay, wow, das ist natürlich cool, ja. Das wusste ich nicht, dass es das mit Induktion aber Induktion, ach, ich weiß auch nicht, ob das das lädt immer so langsam in der Regel.
Äh, ja. Mhm. Hm, das stimmt.
Bin jetzt nicht so 'n so 'n Fan davon, ja, auch
Da hast du recht mit.
Aber cool, ja, so solche Sachen, die kann man
Ja.
als schon mal gut gebrauchen, doch. Ich hatte auch mal eine mit 5.000, die ist dann irgendwann abgeraucht, hat sich so aufgebläht. Ist da
Da sagst du was. Ach je, ja, die hatte ich auch einmal, eine Solar und dann hat die auch aufgebläht.
Okay.